Iya, ke aku juga udah punya keluarga kan, aku udah ada anak, anaknya udah sekolah juga. Terus juga kebutuhan rumah tangga juga, kadang yang lama-lama kan harus dipenuhin Kak. Gitu.
Iya sih Iya sih memang, <clicks tongue> apa, hampir ini ya, e kondisi sekarang ini hampir membuat kita itu harus berpikir berkali-kali ya kan, kalau Kakak, dalam kondisi seperti ini juga bisa dimaklumi, gitu kan. Karena harus mencari alternatif untuk pendambah penambahan ini ya, pendapatan, ya kan. Iya sih, nah kemudian Kakak ada ini <clicks tongue> pernah kepikir apa nih, kalau misalnya mau menambah pendapatan, kayak gitu. Sudah ada pandangan belum?
Iya Kak, bener. Jadi, aku tuh sempet ini, ketika aku mau kalau aku bayangin Kak ya, kalau misalnya aku tidak fokus lagi di pekerjaan tuh yang freelance ini, aku tuh pengen lebih, eee, mengambil, eee, profesi kayak jadi pebisnis gitu Kak. Kalau nggak pebisnis kalau nggak tuh jadi, konten kreator Kak, gitu.
Iya. Oh, buka usaha.
Iya, buka usaha sama konten kreator.
Buka usaha atau konten kreator. Oh, oke. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kenapa nih ada dua pilihan itu? Eee, kalau bisnis udah siap Kak ini dengan apa namanya, eee, misalnya kayak modal, kemudian konsep bisnisnya, gitu, sudah siap belum?
Kalau modalnya memang belum buf belum 100% sih Kak, aku udah aku prepare untuk itu. Cuma kalau konsepnya aku udah punya nih. Aku udah maksudnya udah punya apa yang mau ku mulai usahanya apa, jenisnya apa, aku udah mulai, gitu.
Heeh. Mau bikin apa Kak, rencananya?
<clicks tongue> Eee, home industry aja sih Kak, eee, kayak jual makanan, eee, yang kita bikin di rumah aja, gitu. Eee, jenisnya bakso, gitu kan. Jadi heeh, entar kita jualannya bener, e kita jualannya juga di palingan rencana di depan rumah aja, gitu. Kebetulan rumah ba e rumah, Kak, aku kan dipinggir jalan Kak, ini kan lebih simpel gitu kan, nah, peng pengen di sana aja, gitu.
Oh, oke. Makanan yang cepat, gitu ya? Iya iya.